İkimiz de çok seviyorduk biliyor musun? Eee, bunu yani o ilişkiyi düşündüğümde hani özleyeceğim ya da hani, "Ya, evet hani bunu kaybettim ve bir daha bulamam." dediğim şey, o hani gerçekten biriyle yola çıkmak çok zor. Biz hiç bilmediğimiz bir yere yola çıkıyorduk ve bunu kendimiz seçiyorduk oraya gitmeyi.
O! Müthiş. Hı hı. Anladım. Giderken peki otostopla mı gidiyordunuz? Kendi aracınız var mıydı, yoksa onu da mı planlıyordunuz?
<chuckles> Imm, motorla gidiyorduk. Motorla gidiyorduk. Motosikletle. Hı hı. Eee, bayağı büyük böyle ekipmanlarımız vardı, çantalarımız vardı motorun yanına astığımız. Böyle küçük bir mangalımız vardı. Bayağı kamp malzemelerimiz vardı beraber. Emm, bir gün Çeşme taraflarında böyle bir kö koy bulmuştuk. Eee, aslında böyle bir sitenin koyuymuş. Eee, çok meşhurmuş ama biz hiç gitmemiştik. Böyle, "Altınkum" diyorlarmış oraya. Eee, gittik ama korkuyoruz. Dedim bir şey olur mu falan da diye. Sonra çok güzel çadır kurduk. Eee, ben ona o gün sürpriz yapmak istemiştim. Böyle bir sürü meze yaptım ve, eee, rakı dondurmuştum. Oraya gittiğimizde hani, eee, böyle tamamen soğuk olsun diye. Emm, ama buzumuz yoktu ve yani sıcak değil, çok da sıcaktı. Hı hı.
O o! Çok iyiymiş Hı hı. Evet. O! Müthiş. Hı hı. Burada şey sormak istiyorum, sözünü keseceğim ama. Aaa, motorla gittik demiştin. Eee, ya, motorunuz böyle bu Harley Davidson'lardan mıydı? Bu kadar malzemeyi nasıl motorla taşıdınız? Yani zor olmadı mı yoksa orada gittiğiniz yerden mi alıyordunuz ekstra malzemeleri?
Evet. Hı hı. Hı hı.

Ya şöyleydi aslında, çok böyle kompakt bir çanta yapabiliyorduk. Eee, motorun 2 tarafına asılan çantalarımız vardı. Onların, hani, işte, epey, eee, genişti. Eee, içine koyabileceğimiz şeyler çok fazla oluyordu. Eee, Honda CBR'lardandı aslında, spor bir motosikletti.
Hı hı. Evet. Hımm. Yarış motoruydu bir de. Bayağı hızlı gidiyordunuz yani.
Harley Davidson değildi. Evet, evet, hızlı da gidiyorduk. Çevikti, çok atak çevik bir <chuckles> motosikletti, evet.
Hı hı.
Emm, sonra
Sonra ne oldu? Evet.
Buz alalım dedik. Hani, orada çocuklar gördük sahilde. Eee, dedik ki, hani, "Burada market var mı yakınlarda?" Çünkü ıssız bir yerdi. Çocuklar da dediler ki: "Evet, ileride market var." Biz motora atladık. Eee, buz almaya gittik, işte hani, hem de yiyecek bir şeyler falan da alırız sabaha diye düşünüyoruz. Geri döndüğümüzde bizim, eee, yiyeceklerimizin hepsini çalmışlardı.
Hı hı. A! Bu çocuklar mı çalmış peki?
<chuckles> Evet, evet. Ya yüksek ihtimalle
E siz bir de onlara emanet mi ettiniz yani?
Hiç emanet falan etmedik. Biz çadırın kapısını kapatıp çıktık, hani. "Market var mı?" dedik, "Var." dediler. "Tamam." dedik ve gittiler. Evet.
Ay olaya bak. Hı hı.
Böyle. Eee, ama o gece heh söyle oturup ağlamadım ama üzülmüştüm. <chuckles>
Eee, d hımm. Evet. Eee, ya şey demiştin: "Hem hüzünlü bir yandan da çok böyle olağanüstü bir geceydi." dedin. Galiba hüzünlü kısmı şu an bitti. Hani umarım. İyi. C cana gelmemiş mala gelsin yani, çok da bir şey çalacak bir şeyleriniz yoktu herhâlde değil mi? Sadece böyle malzemelerinizi çaldılar galiba. Çok değerli bir şeyiniz var mıydı?
Evet. <chuckles> Evet, evet çok şükür. <chuckles> Evet ya.

Ya şöyle oldu aslına bakarsan düşünüyorum. Emm Hani böyle, eee, insanları s başka bir ülkeye götüreceğiz derler, ııı, bir şeyin içerisine doldururlar, sonra bir salarlar. Bambaşka bir yerdesin ya öyle olmuştu <chuckles> çünkü biz hani böyle kimsenin olmayacağı bir yerde uyanacağız diye bekliyorduk. Bir de böyle konuşuyoruz falan hani, işte, tüm hafta hayalini kurduğumuz şey cumartesi sabahı böyle denizin dalga sesleriyle uyanmak o bizi motive ediyor. Bayağı, işte, "Hülo!" diye bağıran <chuckles> adamlarla beraber uyanmıştık. Bir kalktık, yani zaten seslerini duyduk. Sonra çıkınca zaten onlar da çadıra doğru geliyorlar. Dediler ki: "Hani burada inşaat var, ııı, burası hani çivi var, bir şeyler var, sizin için güvenli değil." ve dedi, "Özel mülk." hani. Evet, evet, evet.
<chuckles> Evet. <chuckles> Gerçekten öyle. Hı hı. Evet. Ya şimdi Evet. Hı hı. Onlar da anlayışla karşıladılar. Ne güzel ya b sanki böyle, eee, anlattıklarından evet, hani, başına başına bu tarz şeyler çok geliyor gibi, eee, aaa, görünüyor.
<chuckles> Evet, biraz.
Ama sanki sen de birazcık böyle bu tarz f aaa, sıra dışı olayların olmasına, hani, çanak tutmak değil de, sanki böyle o macerayı arıyorsun kendini, aaa, işte, t güvende hissedebileceğin, aaa, noktada kendini bırakıyorsun ve aslında o maceranın seni bulmasını da sağlayıcı şeyler yapıyorsun ve çok böyle, aaa, hani, çok tedbirli olmuyorsun gibi bir izlenim elde ettim.
I hı. Evet, evet. <chuckles> Kesinlikle hiç olmuyorum ya, hiç olmuyorum. Tedbirle alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu yaz, eee, bir adaya gittik arkadaşımla beraber köpeğimi de aldım. Eee, üçümüz en yakın arkadaşım ben ve köpeğim gittik. Çadırı böyle, eee, çok, hani, kimse de gelmesin, görmesin, yakalanmayalım falan diye çünkü yaşadığım ülkede, eee, y hani, ancak belirli yerlerde izin var ve deniz kenarında olması lazım. Bizim gittiğimiz yer biraz taşlıktı, biraz daha içerideydik. Hani, birazcık böyle tehlikede olabiliriz, güvenliğimizi istiyor onlar da. Neyse, emm, bir parti vardı orada sahilde. İnanılmaz güzeldi. Böyle tekno müzik, eee, ay ışığı, yıldızlar. Harikaydı. Sonra, emm, köpeğimi bırakmak istemedim ben tek başına orada. Arkadaşım da dedi ki hani: "Köpeği bırakmayacağın yerde biz neden gece uyuyoruz ki, hani, köpek tek başına kalamaz orada tekin yerde. Biz neden gece uyuyoruz gidelim başka bir yerde kalalım." demişti. Dediğin gibi kesinlikle bir tedbir, bir güvenlik yok. Eee, direkt gidelim yapalım.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Oh çok iyi. Hı hı. Evet.